Ja, ähm, ich bin, äh, relativ viel auf Instagram unterwegs, muss ich zugeben. Und, äh, schaue mir da immer so 'n bisschen auch so, ja Health Content an von so Influencern, die dann irgendwie so 'n bisschen ja teilweise sehr realistische, teilweise glaube ich auch 'n bisschen unrealistische Sachen zeigen, die die so im um äh, ähm, über den Tag hinweg machen. Und obwohl ich da nicht alles so, irgendwie ich glaube nicht, ich bin nicht für alles der Typ. Also, so 5:00 früh aufstehen, um meinen Tag zu beginnen, klingt schon mal ganz schlecht. Aber, ich merke das so in letzter Zeit auch man wird ja so 'n bisschen älter und, ähm, dass ich da vielleicht so 'n bisschen, ja, mehr so Achtsamkeitsübungen vielleicht in meinen Tag einbauen sollte
Mhm. Mhm. Mhm.
ähm, auch gerade so 'n bisschen als ja zum Stressabbau, vielleicht, weil ich viel arbeite und ja, da habe ich eben so viele Sachen gehört, so ja Atemübungen und was es da nicht alles gibt und, ja, Irgendwie fühle ich mich da so 'n bisschen, ja, als wäre es 'n als gäbe es 'n bisschen zu viel Angebot, was man da eben machen könnte
Mhm. Mhm.
und suche da gerade irgendwie so 'n bisschen so nach dem Einstieg.
Verständlich. Ähm, wie lange beschäftigst du dich ungefähr schon damit und hast du schon vorher mal was ausprobiert, dahingehend?
Ähm, also, tatsächlich würde ich sagen, dass ich mich schon 'ne ganze Weile damit beschäftige. Ich habe auch dann irgendwann mal angefangen so in Instagram habe ich rausgefunden, man dass man sich Beiträge so abspeichern kann, und dann habe ich mir so 'n Ordner angelegt, ähm, von wegen neue Routine, <chuckles> wo ich mir dann alles fleißig eingespeichert habe, was immer gut aussah. Ähm, ja, umgesetzt habe ich da davon noch nichts. Ähm, so in der Vergangenheit ähm, so Atemübungen oder so habe ich noch gar nichts gemacht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Ähm, das Einzige, was ich zum Stress abbauen mache, was jetzt aber auch, glaube ich, vielleicht ja 'n bisschen weniger in Richtung Achtsamkeit geht, ist, dass ich stricke. <snorts> Das ist so das ei also, ich würde sagen, das hat so 'n bisschen auch so 'ne meditative Wirkung, ähm, und ist immer mal schön, dass man was macht, was nicht mit 'nem Bildschirm zu tun hat, denke ich.
Mhm. Mhm Mhm. Mhm. Ja, ja, absolut. Das lenkt so 'n bisschen ab und das das das ne, sage ich mal, holt einen so 'n bisschen runter, weil man dann was Physisches zu tun hat, was aber jetzt nicht noch körperlich anstrengend ist. Ja, kann ich verstehen. Okay, ähm, und jetzt sagst du, du beschäftigst dich da ja schon länger damit. Gibt es, ähm, sage ich mal, so bestimmte, ähm, Achtsamkeitsübungen, wo du sagst, ähm, die sind für dich besonders interessant? Ist es zum Beispiel 'ne Atemübung? Ist es zum Beispiel auch sowas wie, äh, Tai Chi zum Beispiel, ne? Tai Chi ist ja, sage ich mal, 'ne sehr, äh, wirklich bewusste Art von Bewegungen, da geht's ja ganz viel um Energie shiften. Das ist ja, ne, alles sehr entspannt und und und sehr ruhig, und ja, wie gesagt, Atemübungen, Tai Chi, Pilates kann teilweise anstrengend sein, aber ist trotzdem auch 'ne sehr, sehr schöne Übung, was auch viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Oder zum Beispiel auch Dinge niederschreiben. Also, ähm, was würdest du sagen, ähm, spricht am ehesten zu dir?
Ja. Ja, genau. Hm. Also, ich denke jetzt vielleicht zu diesem Tai-Chi-Beispiel, ich glaube, das wäre wohl gar nichts für mich. Ich glaube ja, ich glaube ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da kann ich mich auf so Schwingungen und Energiewellen und was weiß ich nicht einlassen, ähm aber so diese Atemübungen, das fand ich immer klingt so ganz spannend, ähm, grade auch so 'n bisschen um so co ich habe gehört, da gibt's so verschiedenste Möglichkeiten, wie man atmet, und da soll's wohl auch Übungen geben, die so helfen, d den Cortisol das Cortisol-Level im Körper runterzubringen. Also, ich wa wurde da jetzt noch nicht untersucht oder sowas, aber ich könnte wetten, dass ich durch meinen ganzen Stress bei der Arbeit auf jeden Fall sicher hohes Cortisol habe.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und, ähm ja, also, ich glaube auch, vielleicht so 'n bisschen so dieses Aufschreiben, so journalen, das könnte auch vielleicht was für mich sein. Ähm, das habe ich tatsächlich jetzt, wo ich gerade drüber spreche das habe ich schon mal gemacht in ganz jungen Jahren. Da habe ich so 'n bisschen ja, so Tagebuch noch also, früher hat man das noch Tagebuch natürlich genannt <chuckles> ah, da habe ich so 'n bisschen Tagebuch geführt.
Mhm. Mhm. Mhm.
Ähm genau. Aber das also, das ist jetzt auch schon, ja Jahrzehnte her oder 'n Jahrzehnt her oder so.
Mhm. Okay, verstehe. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch was, was man gut kombinieren könnte. Also, du hast gerade eben von Atemübungen gesprochen und eben auch vom so 'n bisschen Tagebuch schreiben, äh, journalen, ähm, das ist ja zum Beispiel auch was, was man echt gut, ähm, kombinieren kann. Ähm, was die Atemübungen betrifft, gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten. Ich glaube, die eine der bekanntesten Atemübungsarten nennt sich die äh, Pomodoro Technik. Das heißt, ähm, man atmet für 4 Sekunden ein. Also, ne, man atmen ein, man hält das für 4 Sekunden, ähm, dann wie gesagt, ähm Nein, so oh Gott. Jetzt komme ich selber durcheinander. Also 4 Sekunden einatmen, dann 4 Sekunden halten und dann 4 Sekunden wieder ausatmen. Das ist diese 4, 4, 4, Regel, das ist die, ähm, Pomodoro-Regel. Die ist, glaube ich, so 'n bisschen mit am bekanntesten. Und das kann man halt mehrfach verteilt übern Tag machen und vor allen Dingen dann, jetzt sage ich mal, wie in deiner äh, Situation, dass du sagst: „Hm es relativ stressig und ich habe viel zu tun“, ähm, kann sowas vielleicht ganz gut helfen. Wie sieht denn so 'n typischer Tag bei dir aus? Also, ähm, wo könntest du dir vorstellen, zum Beispiel so 'ne Atemübung mal gut einzu einzubinden?
Mhm. Ja, also, ich ma morgens nach 'm Aufstehen, äh, putze ich mir meine Zähne und gehe meistens dann schon, äh, an die Arbeit und mittags aktuell gehe ich dann mit meinem Hund irgendwann spazieren. Ja, und abends, äh, ja, da mache ich meist also, meistens vergesse ich so 'n bisschen, Feierabend zu machen, und arbeite zu spät, ähm, obwohl ich da vielleicht, ja, schon 'n bisschen früher auch mal die Arbeit sein lassen könnte. Da merke ich auf jeden Fall da ja fehlt mir irgendwie so die Routine, was anderes zu machen, und deswegen ende ich dann oft damit, dass ich einfach so am am Laptop so 'n bisschen kleben bleibe. Ja, ähm ja, ich weiß gar nicht, gibt's da irgend 'nen gibt's da 'ne Wichtigkeit dahinter, ob man das dann morgens oder abends macht? Weißt du das?
Mhm. Mhm, mhm, okay. Ähm, also, natürlich ist es idealerweise so, dass du morgens direkt damit anfängst, ne, also, das heißt, du stehst auf und dann das Erste, was du machst, bevor du jetzt, sage ich mal, dir zum Beispiel 'n Kaffee machst oder frühstückst oder sowieso bevor du mit der Arbeit anfängst, dass du dich in allererster Linie vielleicht auch erst mal streckst und so 'n bisschen, ne, stretchst einfach, dass alles schön so 'n bisschen gedehnt ist, dass man sage ich mal, wie so 'ne Katze, ne, dass man sich da einmal so komplett, ähm, durchstretcht und dann gehst du in die Atemübung rein. Das kannst du auch mehrmals wiederholen. Das kannst du zum Beispiel für 2, 3 Minuten direkt machen, ne? Das musst du nicht nur einmal machen, das kannst du für 'n paar Minuten lang machen. um einfach, sage ich mal, den Tag so zen und so entspannt wie möglich, ähm, anzufangen und, sage ich mal, dann gehst du deiner normalen Routine nach. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass du dir in dein, ähm, Berufsalltag auch so 'n bisschen 'n paar Pausen einbaust. Ja, also, dass du zum Beispiel sagst, du hast jetzt, was weiß ich, 'ne Fokuszeit auf der Arbeit von 2, 3 Stunden und dann, ähm, nach den 3 Stunden machst du mal so 'ne 15 Minuten Pause, nach 2 Stunden machst du so 'ne 5 bis 10-minütige, 15-minütige Pause und auch dann, ähm, würde ich empfehlen, direkt, wenn du die Pause beginnst, erst mal durchatmen, die Atemübungen zu machen und dann das zu machen, was du in deiner Pause machen möchtest, ne? Egal, ob du jetzt sagst, du gehst zum Beispiel, äh, bisschen raus, gehst an die frische Luft oder, ähm, du kochst dir was zu essen, oder du hast schon was vorbereitet und isst dann grade, ne, was auch immer du machst, und das, wie gesagt, kannst du mehrmals über den Tag verteilt machen und natürlich, auch noch mal wichtig, mache das auch noch mal, bevor du schlafen gehst. Und, ähm
Mhm. Mhm.
genau, da könntest du dann zum Beispiel das Journal-Ding noch mit einbauen, ja, dass du sagst, ähm, wenn du dann deinen Tag abgeschlossen hast und ins Bett gehst, dann machst du einmal deine Atemübungen, stretcht dich vielleicht noch mal, dass du einfach so, ne, n' bisschen grade wenn man 'n Job hat, in dem man, äh, remote arbeitet und vielleicht auch viel sitzt, ist Bewegung immer auch noch mal ganz wichtig, und, ähm, ja, dann machst du deine Atemübungen und dann kannst du mit dem Journaling anfangen und könntest das dann zum Beispiel einbinden, dass du dir dann, ähm, einfach aufschreibst, wie dein Tag gelaufen ist so machst du dir, was weiß ich stellst du dir selber so 3 Fragen am Tag zum Beispiel, ähm: „Wie war mein Tag? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ähm, und gibt es irgendwas, was ich hätte besser machen können oder schlechter ma” na gut, keiner will irgend' nen Tag schlechter machen, aber vielleicht „Was hätte ich daran ändern können oder was hätte ich besser machen können,” ne? Also, einfach, dass du auch noch mal so 'n bisschen deine eigene Gefühlswelt für den Tag so 'n bisschen, ähm, verarbeiten kannst.
<snorts> Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach 'nem guten Plan, ähm, besonders das Abends mit dem Aufschreiben vielleicht so 'n bisschen von den Gedanken, weil ich da auch merke, dass ja deswegen denke ich auch, dass vielleicht mein Stresslevel so 'n bisschen hoch sein könnte dieses Cortisol äh, dass ich so 'n bisschen Einschlafprobleme in letzter Zeit auch so habe, weil mir irgendwie noch so viele Gedanken im Kopf kreisen. Ähm, ja, und ich bin auch immer so leider der Mensch also, ich führe aktuell noch keine Aufgabenliste oder so, was ich auch generell so zu tun habe, und dadurch muss ich mir irgendwie immer alles merken und, ähm, gehe dann oft schon abends im Kopf meine also, die Liste also, die Liste in meinem Kopf nur durch, was ich dann am nächsten Tag nicht vergessen darf. Ähm, ja, vielleicht kann ich das so 'n bisschen splitten in was ich dann ins Buch schreibe, dass ich mir zwar einerseits meine Gedanken so 'n bisschen niederschreibe, aber andererseits vielleicht auch so diese wichtigsten Punkte, die ich am nächsten Tag erledigen möchte. Dann habe ich die aufgeschrieben und habe nicht immer so dieses Gefühl ich habe auch immer so das Gefühl: „Oh Gott, ich darf das jetzt nicht vergessen”, und dann ist man aber schon so sch müde irgendwie auch und ja, und das hält mich dann auch immer so 'n bisschen wach und lässt mich eben nicht einschlafen.
Mhm. Mhm, okay. Ja. Mhm. Hm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ist natürlich klar, ne, weil du ja dann die Angst davor hast, das zu vergessen. Was du natürlich in dem Fall auch machen kannst jetzt mal von deiner Achtsam von deinen Achtsamkeitsübungen abgesehen, dass du entweder dir morgens, ne, nach Atemübung und nach'm Stretchen aufschreibst: „Okay, was liegt heute an? Was muss ich heute machen?” Dass du dir einfach so vor'm Start und bevor du, ähm, sage ich mal, dich an Computer setzt dass du dir einfach so 'ne To-do-Liste machst oder wenn du einfach sagst, das würde für dich mehr Sinn machen, das abends zu machen, weil vielleicht sich über 'n Tag, ne, noch mal Sachen irgendwie zusammensetzen, die dann in den nächsten Tagen noch mit reinfallen, dass du das machst, bevor du deinen Tag komplett abschließt dass du jetzt sagst: „Okay, ich bin jetzt mit meiner Arbeit ran. Ich würde jetzt den Computer eigentlich ausmachen, aber das Letzte, was ich noch mache die letzten 5 Minuten ich schreibe mir auf: ‚Morgen muss ich das, das, das, das, das und das machen.'” Dann hast du das schon mal aus'm Kopf, kannst schon mal entspannter Feierabend machen, kannst das mit dem Rest deiner Zeit vom Nachmittag oder vom Abend im Endeffekt tun und lassen, was du möchtest, ohne dass du weiter an diese Dinge denkst. Und dann, bevor du halt, äh, schlafen gehst, wenn du schon im Bett bist, dann machst du noch mal deine Atemübung und, sage ich mal, das journaling.
Ja, das ist auf jeden Fall 'ne super Idee. Ich merke jetzt auch gerade, ähm, wo wir so 'n bisschen da drüber gesprochen haben, dass ja, das auf jeden Fall Sachen sind, die ich unbedingt einbauen möchte, und es hat mir jetzt gutgetan, sich das mal so 'n bisschen, ja, vorzustellen, wie ich das in meinen Alltag einbauen kann, weil oft sehe ich eben nur diese ganzen Videos bei Instagram, aber dann schaue ich mir die an, speichere mir die und gucke die halt nie wieder an, weil ich nie so 'nen richtigen Plan gemacht habe, wann ich da womit anfangen könnte. Aber, ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich das jetzt einbauen werde und auch umsetzen werde besonders auch einfach ja, wenn ich mir so 'n bisschen diese ganzen Gedanken aus 'm Kopf schreibe, dass ich ja dann weniger so Chaos die ganze Zeit im Kopf habe und dann halt eben auch wieder besser schlafen kann. Ja, danke für das tolle Gespräch und für die ganzen Ratschläge.
Mhm. Sehr,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 und, ähm, ja, lasse mich wissen, wie du's umgesetzt hast.